أ أنا فهمتك، طب أنا هاقول لك حاجة. أنا دلوقتي راجل باشتغل شغلانة وقورة، دكتور جامعة وأكاديمي و و ومِيّة مِيّة خالص، وليَّ وقاري وكده في المُجتَم فلو أنا هامشي بالمبدأ اللي أنت بتقول عليه ده، أنا أنا أروح هاروح الجامعة وأنا بادَرّس للطلبة بتوعي، هالبس لبس بلياتشو، ما لهوش علاقة باحترامي، يعني لبس البلياتشو تفتكر الم المعادلة كده تمشي؟ صح يعني هيبيز زي بلياتشو بالضبط، كلمة هيبيز زي بلياتشو أنا أنا يمكن مش عارف يعني إيه هيبيز أصلًا ال
لا طبعًا. <laughs> لأ هو ما تمشيش خالص، لأ طبعًا. أ أ هيبز دُول ب يعني يعني جماعة في أمريكا بيلبسوا مثلًا لبس over size بتلاقي شعرهم صابغينه آآ، ب بُرتقاني، أو آآ مثلًا بنفسجي. لا، لا، لأ، مش مهرّجين هو لأ هو هو كال هو culture حرفيًا برضه ثقافة بالنسبة لهم يعني، و وف و وهُم متقّبلينها. الناس دي برضه في منهم ناس بيبقوا وايلدينج، اللي هُم آآ يعني تقدر تقول كده عليهم الناس اللي بيحبوا الطبيعة، وبيعيشوا ف فاهم أنت؟ من غير بيت وكِده.
آآ، مُهرّجين بالم <laughs> مُهرّجين آه، يعني أنا كده ما غلطتش، أنا كده ما غلطتش، آه. <laughs> ثقافة يعني أنا ف فاهمك آه. آه، ومش بيستحمّوا وكده، صح؟ يعني أنا أظن كده يعني، ما هو هيبيز أنا أنا أنا أنا باقول لك أنا أنا بسيط، معلش يعني أنا فكري كده، وفهمي كده، أنا أنا سمعت عن الهيبيز ما سمعتش عنهم يعني كثقافة وكده، يقول لك هيبيز يعني ما بيستحمّاش
<giggles> في ن ي بُص أنت خلّي بالك ب آآ، يعني النوع ده من اللبس والثقافة بقى منتشر في مصر شوية.
وأحرار بقى هو عايز يبقى مهرج و وده بيعكس شخصيته، والناس بتقول عليه هيبيز فهو حُرّ. أنا أنا دكتور في جامعة، أنا دكتور في جامعة هاخُش بالدُ بال بال باللبس الformal اللي يبان إن أنا عليَّ دكتور جامعة، ولو مش فكرتي صحيحة ما كانوش فرضوا زِي رسمي في أماكن معينة. في بعض الشركات الكبيرة، العريقة زي مايكروسوفت والشركات ال الضخمة دِيّة تبُص تلاقيهم بيفرضوا على موظفينهم آآ، formal معين طب ب ب هو ال طب لو ال لو الف فكرة إن إن اللبس ما بيعكس شخصية أو أو وجاهة أو قيمة أو كده ما كانِتش الشركات دي فرضت ال فرضت الformal ده أو الزِي الرسمي علشان يدّي وجاهة لشركته، ويدّي الوجاهة جميل ف فأكيد فعلًا اللبس بي بيعكس شخصية الإنسان زي ما قُلت لك أنا آه، آه، أنا أنا أنا باحب لبس معين بس لازم يتناسب مع مقام يا يا ببساطة خالص يا أخي لمّا واحد بيلبس لبس وواحد س واحد بسيط خالص بيعلّق له على اللبس يقول له إيه، أنت قيمة وسيمة، يعني فكّر في الكلمة دي أنت قيمة وسي إيه علاقة السي لو أنا هامشي بالفكر التاني إيه علاقة القيمة وال والسيمة والرسمة دي ب في اللبس؟
إمم. إمم. صح، فعلًا. إمم. أنا ف ما فهمتش المَثل بصراحة يعني إيه قيمة وسيمة؟
<laughs> دول يعني